Iya iya, heeh. Betul betul. Iya sih, saya juga emang kayaknya ya, mmm, apa yang, eee, memang ke depannya itu pasti, eee, teknologi itu kayak <clears throat> ngebuka jalur aja gitu. Mmm apa
Iya? Heeh. Benar benar benar.
Seperti kecerdasan buatan, terus, eee, pembelajaran yang adaptif banget, atau misalnya, eee, realitas virtual gitu pakai pakai VR gitu.
Ah, iya. Benar bener. Mhm, iya. VR, ya. <laughs> Benar benar benar. Bisa jadi, bisa jadi, ya.
Itu bisa kan, misalnya, a anak-anak dis rumahnya masing-masing pake VR, terus kita ketemu di
Benar benar.
di satu tempat dunia maya, dunia virtual, gitu. Itu kayaknya emang mungkin bakal terjadi ya kayaknya, kalo misalnya udah udah inilah, udah maju banget gitu. Kalo udah semakin canggih sama, harganya mungkin gak terlalu, eee, mahal gitu. Jadinya semua orang tuh bisa merasakan. Heeh, emang kayaknya kebayang ya?
Di dunia virtual, ya. <laughs> Benar. Bisa jadi, ya. Udah semakin canggih. Bener. Iya, udah bisa dijangkau ya? Bener bener. Sepertip seperti pelajaran sejarah tuh, sepertinya seru kan kalau pake VR, ya kan? Jadi, bisa lihat langsung, alami langsung. Iya, bener bener bener, iya keren keren. <chuckles>
Ah. Ah, itu keren banget. Itu keren banget sih kayaknya, heeh heeh. <chuckles> Ya Mbak, heeh, heeh. Terima kasih obrolannya ya. Heeh, yo sampai ketemu lagi nanti di lain waktu ya, Mbak. Terima kasih banyak. Yo, selamat malam.
Aduh, seru sekali bahasan malam ini. <chuckles> Iya, sama-sama Mas, terimakasih kembali. Iya juga, sama-sama. Malam.